Ừm, mình cũng có á. Ở nhà là không thể nào ngưng cái miệng mà nhai rộp rộp được, <laughs> cho nên là <laughs> không có tránh được. Nhưng mà mình sẽ mình hông phải lúc nào mình cũng ăn, tại vì ví dụ ăn mấy cái snack ấy, thì nó hơi bẩn tay và mình không thích là cái tay bẩn nó lại động vào mấy cái máy tính này kia thì mắc công nó vi khuẩn lắm. Cho nên là giờ nào ăn thì mình ăn thôi, với lại mình sẽ ăn những cái món mà nó không bị bẩn á, ví dụ như mình hay uống sữa nè, mình ăn yoghurt nè, thì mấy cái đó là nó có sẵn trong từng cái hộp và nó có cái dụng cụ ăn á thì nó sẽ OK hơn, ừm, kiểu kiểu vậy. Mà mình cũng phải lúc nào cũng ăn đâu, mình mình, kiểu, mình ăn theo cái giờ thôi, ừm.
<laughs> Hay quá! Đúng, đúng, đúng, ờ. Ừm, hay quá! Đúng. Đúng nha. Ờ, hiểu, hiểu. OK, thì cái cách mà bạn, ờ, vừa ăn nè mà vừa làm nó cũng khá là hay, có thể là tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm sức và làm cho nó nó trôi chảy hơn, đỡ mệt ha bạn. OK, hiểu nha. Nhưng mà cho mình hỏi thêm nha, không biết thì cái góc làm việc của bạn á, ờ, ờ, nó có ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hông? Nhưng mà giả sử đi, gọn gàng thì bạn sẽ làm việc, ờ, năng lượng tích cực hơn, nhiều cái, ơ, suy nghĩ, ơ, nó nó nó tốt hơn, hay là, ừm, ví dụ như nó không gọn gàng thì bạn sẽ thấy mệt, bạn stress, bạn bí vì cái cái góc làm việc nó không gọn gàng á, bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Ừm. Ừm, ừm. À. Mình hiểu, mình hiểu. Cho nên để tránh cái việc đó lúc nào nó cũng gọn gàng hết trơn á, lúc nào nó cũng được, ờ, lau bàn trước khi vào làm, mặc dù bữa đó là vui buồn gì cũng lau bàn hết á. Mình thấy nó giống như là một cái nghi thức để mình bước vô mình làm việc á cho nó suôn sẻ đó. Và mình có một cái thời gian khi mà mình với sếp mình không có hợp là do là cái quy trình nó vừa thay đổi và sếp mình không hiểu ý mình, ảnh cãi mình hoài à nên mình rất là tức. Xong rồi, kiểu, mình cứ phải làm theo ảnh trong khi là mình có một cái cách làm nó tốt hơn, là lúc đó mình nhìn, mình ngồi làm việc mình cũng rất là chán luôn ấy. Dạng như, nhìn thấy máy tính, nhìn thấy cái mặt sếp, nó cứ là khó chịu, xong mình đã quyết định là mình sẽ dán những cái câu động viên bản thân này, mình dán vào cái cái dưới cái màn hình, cái chân màn hình laptop của của mình á, ờ, cái màn hình của cái cái đi làm của mình chứ hông phải laptop, laptop là của mình. <coughs> Xong rồi mỗi lần mà mình cảm thấy là mình bực tức, mình quạu quọ hay là mình nản á là mình sẽ nhìn vào những cái câu động viên đó, mà mình cũng dán nhiều màu sắc lắm để mà nó có thể là nh thu uất cái sự chú ý của mình nè. Sau một thời gian khi mình thích nghi được cái quy trình mới thì mình thấy khá hơn đó bạn, cho nên lâu lâu, ờ, là có cái gì mà cần động viên á là mình cứ, ơ, dán lên thêm thôi.
Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu, ờ. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. OK. Rồi, hỉ Ừm, hay

Ừm, kiêng kị hơi tâm linh thì thì hổng có kiêng kị, nhưng mà, kiểu như, mình sợ cái bàn nó bị bẩn ấy, kiểu như cái bàn nó bị dính mấy cái đồ ăn lên thì mình không thích nha. Hông, hông, hông, hông có. Nếu mà mình có phải bưng cơm ngồi lên bàn thì ăn xong thì vẫn phải lau bàn tiếp. Và trước khi ăn thì mình cũng lót khăn giấy ở dưới mấy cái tô á để mà, ờ, gọi là, giảm thiểu cái cái sự mất vệ sinh á. Tại vì mình không thích là đang làm xong rồi tay nó dính vô cái này dính vô cái kia thì nó cũng khá là kì. Nói chung là mình cũng tự tôn trọng cái góc làm việc của bản thân tại vì nó cũng là nơi kiếm ra tiền cho mình mà.
Ừm, ừm, ừm. Hiểu, hiểu. Quá hay. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, hợp lý rồi. Khi mà cái bàn sạch sẽ nè, đầu tiên là cũng bớt vi khuẩn, hạn chế nấm bệnh, đúng không bạn? Cái thứ hai là ví dụ như kiến hay là những con vật gì đó nó cũng nấp ơ, ơ, đúng rồi.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, trời ơi bị cắn một phát là gặp đúng kiến ba khoang là thôi rồi luôn á. Ờ.
Ừ, <laughs> cũng đúng ha. Hay quá, hay quá. Nhưng mà, còn còn cái phong thủy chút xíu, bạn có nghĩ cái phong thủy nó ảnh hưởng thế nào hông? Kiểu như là, đôi khi một số cái bàn á nó sẽ đối diện, ờ, toilet nè, hoặc là ánh sáng bị ngược nè. Đó, thì bạn có có nghĩ là có nên thay đổi nếu mà cái chỗ làm việc của bạn nó phong thủy nó hông tốt hông?
<laughs> Ơ, ha, mình á hả? Ừm, ừm. <laughs> Mình á hả? Mình thì hổng có biết cái đó. Nhưng mà trong cái nhóm đồng nghiệp mình có con bé á, mọi người hay gọi nó là thầy á. Dạng như con bé đó nó rất là quan tâm đến phong thủy nha. Mình nhớ cái lúc mà mình chuyển nhà á, nó còn đi đến phòng mình nó khảo sát coi, nó nói là "Chị á, chị phải đặt cái bàn ở đây nè, làm việc nó mới có tiền được." Kiểu vậy, mình rất là mắc cười. Mình cũng làm theo nó thì hông biết là có đúng hay không, nhưng mà thấy cũng ổn đó, thấy cũng ổn áp á. Ừm.
Thầy. <laughs> Ờ, vậy ha. Ừm, sao bạn? Hiểu.

Ừ, được chứ. Nói chung ấy là cái mình làm công việc mình làm chăm sóc khách hàng, nên là cái đặc thù công việc của mình là mình có 2 cái màn hình lận. Mà cái màn nào nó cũng to hết trơn á, cho nên là cái bàn mình đó cũng là cái lý do mình không thể để quá là nhiều đồ trên đó. Tại vì cái cái máy máy tính cái bộ máy tính của mình á là chiếm rất là nhiều diện tích rồi, xong rồi nó còn tai nghe nữa ừm, cho nên là mình chỉ để tập trung nhìn vào sẽ thấy 2 cái màn hình trước, bàn phím, chuột, à, cái lót chuột, rồi ngoài ra là mình cũng để cây trên đó, mình để cây trầu bà thôi, kiểu như, những cái lúc mình cảm thấy mỏi mắt quá thì mình liếc qua cái cây á, để mình thấy được cái màu xanh. Mình rất là thích cái màu xanh lá cây nha của của lá cây á, chứ không phải là màu xanh lá cây nhân tạo nha, kiểu kiểu vậy. Ờ, nó cũng có một cái bình nước để mà mình luôn luôn nhắc bản thân mình là uống nước mặc dù mình không khát nha, phải có cái thói quen là không khát nhưng mà cũng phải bốc cái cái cái, ơ, cái bình nước lọc đó lên, bốc lên là uống, ít cũng được, miễn sao có bốc có uống. Ơi, mình cũng là một người khá là tâm linh, nhưng mình hông phải là để để đoá hoa sen trên đó, mà là mình để, a, mình để mấy cái đá năng lượng á bạn, kiểu như, đá thạch anh này kia đó. Thì mình có một cái món quà sinh nhật mình rất là thích đó là một cái cây cổ thụ mà người ta đẽo bằng đá, xong rồi mấy cái nhánh của nó sẽ là mấy mấy cái lá của nó đó sẽ là mấy cái đá mà thạch anh tím á bạn. Bạn mình nói là nó tặng mình để cho mình có thể là giảm mấy cái năng lượng tiêu cực đi, tại bạn biết mà gặp khách hãm á thì nó bị xuống năng lượng lắm! <laughs>
Cái màn hình to hả? Ừm. Ừm. Đúng rồi, màn hình. Ừm, hiểu, hiểu. Trầu bà, đúng rồi. Hay quá! OK bạn. Hiểu rồi. Chính x Còn cái n <laughs> Ờ, đấy, đúng rồi. Hiểu nha, hiểu. Ờ. Ô! Đẹp ha! Ừm. Hay quá! <laughs> Hiểu, hiểu. <laughs> Cũng khó ha, khi là làm công việc căng thẳng thì đôi khi cần một cái gì đó nó tâm linh xíu. Nó có thể nó nó có hoặc là không có giá trị thì cũng không biết được, nhưng mà chí ít khi mà bạn nhìn vào nó, thì bạn cũng có phần nào an ủi hơn về tâm hồn, tinh thần, cũng là một cái rất hay để vịn vào. Ô kê, hiểu nha, nhưng mà bây giờ bạn cho mình hỏi thêm với, theo bạn nghĩ nha, cái môi trường làm việc, cái góc làm việc của bạn á, nó có phản ánh cái nội tâm của bạn, kiểu như là, ví dụ như bạn cái bàn làm việc của bạn đơn giản, thì cái cách sống của bạn cũng sẽ đơn giản giống như là cái làm việc của bạn hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừ, rất may là chỗ này là mình sẽ trả lời "có" nha, chứ mình trả lời "không" là chắc bạn bật ngửa quá. Nói chung là quần áo mình nó cũng ít lắm á, nó nó nó vừa đủ thôi, nó hông phải là ít đến nỗi là mình không có gì để mặc, nhưng mà nó sẽ hông có nhiều đến nỗi là mình không biết chọn cái gì, kiểu như là, mình theo cái gu đó là mình theo luôn cho nên là cơ bản là cái tính mình nó cũng, a, tối giản á. Kiểu như, những cái gì thật sự cần là mình mới mua thôi, để mà cái tính mình tiết kiệm là cũng đó giờ rồi, với lại là mình mình cần cái chất lượng hơn là cái số lượng, cho nên, kiểu như, mình muốn ngồi vào bàn làm việc mình sẽ làm việc thôi chứ hổng có, gọi là, kiểu, giống như là, vừa làm việc vừa may đồ, vừa đang len thì mình hổng có.
<laughs> Ừm, ừm. Hiểu. Đúng, đúng, là tốt, đúng hông? Là tốt, ừm. <laughs> Ô kê, hiểu. Nhưng mà rõ ràng bây giờ á, thì cái, a, xu hướng mà tối giản nè nó cũng lên ngôi, ngày xưa á, thì những cái bàn làm việc nói chung đi, là dây điện, dây nhợ, dây bàn phím, dây chuột nó lằng nhằng á. Vậy thì, ờ, hông biết bạn có xài mấy con chuột nè, bàn phím kiểu như là Bluetooth hông? Hay là bạn vẫn xài dây rồi bạn, a, gọi là, gom nó lại, cột nó lại, bạn giấu nó đi cho nó gọn gàng giống như cái phong cách, a, mà, kiểu, tối giản bây giờ?
Ừm, ừm. Ừm, ừm.